Yoğurt koydum. Eee, çünkü çok, eee, yemedim yani lezzetsiz geldi birazcık tuz olmayınca falan. Ondan sonra 4. güne geldim. Yok yiyemiyorum yani o patatesin kokusundan tiksindim. Eee, yani böyle devam edemedim, eee, açıkçası da.
Hı. Hı hı. Evet. Eee, bakıldığında, eee, hem öncelikle salatalık diyetinden bahsettin. Daha sonra da, eee, o, eee, sende, eee, iyi tepki vermediği için, eee, patates diyetine, eee, geçtiğinden bahsettin. Aslında, eee, bu to bu tarz diyetler, eee, gerçekten söylediğin gibi katı diyetler. Eee, işte, eee, salatalığın hatta, eee, üzerine, eee, tuz, eee, bile, eee, dökmediğinden, eee, bahsettin, eee, ki o oranı, eee, ayarlamak için. Hani, eee, ilk öncelikle, eee, katı diyetler yerine böyle daha esnek, eee, ve sürdürebilir, eee, bir yaklaşım, eee, sana daha çok iyi gelebilir. Yani, eee, şunu demek istiyorum. Eee, şunu asla yemeyeceğim yerine işte bunu daha az yemeye çalışabilirim veya işte, eee, tek tip, eee, besin almak yerine işte öğünü daha dengeli, eee, kurmaya başlayabilirsin. Çünkü esneklik, eee, aslında uzun vadede, eee, inanılmaz, eee, güçlü bir şekilde, eee, sana bir stratejik olarak, eee, geri döner. Eee, bu işte, eee, tek tip, eee, beslenmek yerine işte öğün öğün hatta öğünlerini de dengeli, olarak, eee, seçersen, eee, böyle küçük yönlendirmelerde üzerindeki baskıyı da az azaltabilir. Eee, bu kulağa nasıl geliyor, eee, senin için peki?
Evet. Doğru. Anladım. Evet. Tabii ki. Tabii. Ya aslında çok güzel geliyor. Yani, eee, şeyi çok hoşuma gitti bir kere şimdi bu diyet sürecinden yeni çıktığım için, eee, hani sevdiğim şeyleri küçük porsiyonda tüketmek dedin. Hani hem sevdiğim şeyleri yiyeceğim hem daha az tüketeceğim, eee, hem de kilo vereceğim. Eee, bu harika bir şey gerçekten. Eee, ama işte birazcık da böyle zamanım az olduğu için galiba bu diyete, eee, katı diyetlere yöneldim ama, eee, yok yani sürdüremiyorum. Eee, bunu bu noktada tabii psikolojim bozuluyor. Dediğin gibi daha sürdürülebilir, eee, bir yöntem olan o senin dediğin porsiyon küçültme yöntemini deneyebilirim. Eee, bu gayet güzel geldi kulağıma.
Hı hı. Evet. Hımm.